や、そうですね、なんかそもそも、なんか、自分にとってなんか、ストレスっていうのが基本的にはなんか、職場というか、まあ人間関係っていうところが結構まあ、いちばんのところにあったりするで、やっぱりなんか結構なんか職場でかなりなんか、にまあ、潤滑油っていう、自分で言うのもなんですけど、結構なんか調整的なところを、かなりやることが多いなっていう風に思ってて、まあそうそそもそもあんまそういうのが得意ではないけど、まあ、後天的に頑張ってやってるタイプ、ではあるんですけど、まあ、やらざるを得ないということで、かなり毎日まあ疲弊してる感じではあるのでやっぱりそうですね。休日とかまあ、あの仕事終わった後に、やっぱり人に会わずになんか何かするっていうのやっぱり、対処方法ってしては1番結構やりますね、うん。
あ、なるほど。あありますよね。はいはい。 はいはい。 あ、なるほどなるほど。 はいはい。 あ。 あ。 なるほど。あ。 なるほど。なんか、あの、普段のそのなんて言うんですかね、トラブルっていうのは、なんか最近、なんなんかあったりしましたか？どういう感じのトラブルが
<laughs> いや、そうですね、結構なんていうか、あの、仕事を、なんか振る相手とかなんか、振るタイミングとかでなんか、け結構、なんか、ま、いるんですよね、なんか、派遣社員の方とかが、まあ、いらっしゃって。でも結構長年、なんか、と、あそれと、なんかあの本まあ一般職のあのまあ方っていうのがちょっとなんか確執的な感じでなんか、ある感じのなんかトラブルみたいなのが、なんか見た感じあって、なんかそれでなんか結構すごいなんかうん。いや、言い争っているっていうか、なんか、うわ、なんか、ま、普通に人間トラブルでなんか凄い業務滞ってんなって、見ててもわか分かる感じになってて。なんかでもなんかあれなんすか、なんか男性のなんか上司とかはなんかあんまりなんか入ってもなんか上手くいかなさそうやなって感じあったんで、結構私がなんか、ちょっとお互いにちょっとヒアリング、「代わりにヒアリングしといてや」、みたいな感じでこう言われて、「はっ？」て。って、こんなこんや、言われたんですよ。ちょっと子供はこういうのはなんか、あの、なんかもう男がなんかはいやって入ってもなんか、あのお互いになんか、面倒なことになりそうだし、実際似たようなことあったしなみたいなこと言われて。まあ、確かに、事実そうではあるだろうなと思ったんで、まあ、割って入ってまあまあ色々ちょっとまあ、お話聞いてみたいなことあったんですけど。<scoffs> いいや、ま、したんですけど、まあ、までも、ま、したはしたけどまあ、あれあれあ小康状態というか、まあ、ま今後は、まあ、ま、悪化しなければいいな、ぐらいなんで、完璧に改善というか、あの、確実確執が無くなったとは言い難いんですけど、今んところはまあ、あ大人しい感じでやってくれてるんで、まあ、経過を見るっていう状態。
あ、はいはい。 あ、なるほどなる あ、はいはい。 あ、はいはい。 それはあれですか、なんか言い争ってるって感じですか？ ああ、はいはい。 なるほど。 はいはい。 はい。 あ。 あ、いわい言われたんですね。 はいはい。 あ、なるほど、どどうですか、や解決、しそうでしたか？ はいはい。 はいはい。 はいはい。 あ。